Ôi, bạn ơi, rất là dày luôn, cho nên là mình mới đang đau đầu như thế này đây, mình mệt vô cùng luôn. Cảm ơn là tại vì là bạn có thể thấu hiểu cho cái cái nỗi lòng này của mình đó. Trong tháng vừa rồi thôi nha, trời ơi, chỉ có trong tháng vừa rồi thôi mà bạn có biết không? Mình có tới là 15 cái đám cưới, trời ạ! Giờ thì bạn bảo là mình không hiểu là tại sao là cưới gì mà cưới lắm thế? Ơ, không có lẽ là đến lúc mà người ta đưa thiếp mời mình lại, ờ, bảo là mình không quen hay mình không nhận là sao? Trời ơi, thực sự là mình cầm cái cái cái cái tập đám cưới nhà mình thì mình thấy rằng là nó phải dày như thể là cái, ưm, cái quyển sổ rồi. Bây giờ không biết là, ờ, ờ, mình ấy, thực sự là, à, cũng đã có những cái lần ấy bạn, à, đỉnh điểm ấy thì, à, mình đã không có, gọi là, không có còn khả năng để mà chi tiêu nữa. Mình đã phải đi vay tiền đó bạn ạ, và, gọi là, mình phải ừ, mình còn phải cắt bớt đi, gọi là, những cái phần mà đáng lẽ ra là, à, mình chi tiêu cho cái, a, a, việc là chăm sóc cá nhân của mình ấy thì mình đã phải là, à, bỏ đi để mà mình chi cho những, gọi là, à, những cái sự kiện của xã hội này. Không chỉ riêng về đám cưới thôi đâu, lúc nãy mình cũng đã chia sẻ với bạn đó, còn khá nhiều những cái lời mời sự kiện nữa, và thực sự là, ừm, mình từ chối á thì rất là khó. Mà khi mà mình tham gia như vậy á, ừm, khi mà mình, ờ, mà không có bỏ ra một cái khoản tiền mà nó, gọi là, cũng phải có cái mức tương đương như là bạn nói đó thì mình cảm thấy ái ngại lắm, ừm. Không có lẽ bây giờ ừ, mình đến mà mình lại không có lẽ lại đi không à? Điều đó thì không thể rồi, đúng không bạn?
Ờ, mình ở đây mà. Wow! <laughs> <laughs> Đúng rồi, như thế không được mà. <laughs> Wow! <chuckles> Ừm. Ồ! Còn đến thế luôn hả? Đúng rồi, tân gia kiểu. Ờ! Ừm, ừm. Đúng rồi, vẫn có cái cảm xúc đấy mà. Mình hiểu, mình h nha. Ờ, vậy thì cho mình hỏi xíu này, vậy thì mỗi lần là bạn đi sự kiện, hay là, kiểu, đi mừng đám cưới á bạn, thì thường nha cái s-số tiền mừng của bạn ấy, thì sẽ là cái mức tiền mừng mà bạn muốn gọi định nghĩa là cái, kiểu, cái số tiền mừng mà bạn thấy OK, hay là, kiểu, cái mức tiền mà bạn bị kỳ vọng là bạn sẽ phải, gọi là, mừng cái số tiền đó?
Ừm. Ừm.